Ich glaube nicht in Deutschland, dass es 'ne also schnell sein wird, weil die diese ganzen Reglementierungen und was man machen muss es gibt so mehrere Phasen in der Pharmazie, ähm, die man alle durchgehen muss, also so mehrere Bereiche und, ähm
Ja. Mhm.
die also, diese mehrere Bereiche oder mehrere Phasen.
Bis dann die Phasen ja, bis dann ein Medikament, äh, verkauft werden darf.
Genau, also man muss das an Tieren meistens testen, an im Labor, an Menschen, ne? Man muss, äh, das alles nachweisen und ich glaube, bis dann die Regierung sagt: „Ja, so etwas wie KI wäre in Ordnung, das nachzuweisen.“ Das glaube ich, dauert auch noch so lange. Also, da die gesetzliche Reglementierung, irgendwie
Stimmt. Ja, weil es ja auch oftmals so, dass die, ähm <tsk> bis die äh, die gesellschaftliche und politische Entwicklung dauert so viel länger als die Technologie und deswegen haben wir ja jetzt auch Probleme.
Ja. Ja, ja. <giggles>